Bạn ơi, dạo gần đây á, mình có trải qua một cái chuyện khá là sốc về tình cảm á, nên tâm trạng vẫn còn lộn xộn lắm. Mình với người yêu cũ á, quen nhau cũng được một thời gian rồi, mình đã nghĩ là mọi thứ khá là ổn, ít nhất là không có cái dấu hiệu gì quá là nghiêm trọng. Nhưng rồi á, chỉ trong một cuộc nói chuyện thôi, thì mọi thứ kết thúc rất là đột ngột. Ừm, từ lúc đó tới giờ á thì mình cứ quay đi quay lại trong đầu, hông hiểu mình đã làm sai điều gì, tại sao mọi thứ lại nhanh như vậy? Và quan trọng nhất là mình không biết phải xử lý cảm xúc của mình như nào cho nó đúng nữa. Nên hôm nay á, mình muốn chia sẻ với bạn để sắp xếp lại suy nghĩ và hy vọng nghe được góc nhìn từ bên ngoài, chứ hiện tại mình cứ tự xoay vòng trong cái cảm xúc của chính mình hoài á.
Ừm, mình nghe nè. Ồ. Ừm. À, sao vậy bạn? Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nha. Ờm, mình rất là thông cảm với lại cái tình huống hiện tại của bạn nè. Ờ, để mà mình hiểu rõ hơn một chút xíu á, thì, ờ, bạn, ờ, bạn cho mình, ờ, hỏi hỏi thà hông biết là cái tình huống đó nó xảy ra như thế nào? Cái tình huống chia tay á bạn.
Bọn mình chia tay thì cũng khá là bất ngờ. Trước đó chỉ vài ngày là hơi căng thẳng, nói chuyện ít hơn nhưng mà mình nghĩ là chỉ là giai đoạn mệt mỏi vì công việc thôi. Thì hôm đó bọn mình hẹn nhau nói chuyện rõ ràng, mình tưởng là để giải quyết hiểu lầm, ai ngờ á, người đó nói thẳng là "Mình hông có còn cảm giác như trước nữa" và muốn dừng lại. Thì mình lúc đó, kiểu, đứng hình luôn, mình hông có chuẩn bị tinh thần gì hết, nên là vừa ngạc nhiên, vừa tủi thân. Mình cố gắng giữ bình tĩnh, hông có khóc trước mặt họ nhưng mà về tới nhà là mình bật khóc luôn. Cảm giác sốc nhất là vì mình tưởng tương lai hai đứa vẫn còn nhiều kế hoạch, vậy mà chỉ trong một buổi tối á, mọi thứ nó biến mất. Đến giờ nghĩ lại á thì mình vẫn thấy hơi khó tin là mọi thứ thật sự nó đã kết thúc rồi.
Ừm. À. Ừm. Ừm, chà. Ờm, mình, ờ, cũng mong là bạn không có tự trách bản thân quá nhiều nha. Mình tin là bạn cũng đã, à, cố gắng hết sức rồi. Thì, ờ, ờ, bạn cho mình hỏi một cái đi là, ờ, cái mối quan hệ đó là nó đã kết thúc hồi nào ha bạn ha?
Thì như mình cũng có chia sẻ nó kết thúc cũng gần đây thôi, cũng đúng rồi, đúng rồi. <sniffs> Cho nên là hiện tại mình mới cảm thấy không có biết xử lý cái cảm xúc như thế nào á.
À, là mới mới đây luôn, ờ. Ừm, ừm vậy thì, ờ Ừm, ừm, rồi, ờ, vậy thì, ờ, từ, ờ, từ lúc đó tới giờ á thì cái cảm xúc này nè, không biết là nó có đang ảnh hưởng như thế nào tới cái sức khỏe tinh thần hay là cái chất lượng cuộc sống của bạn hông?
Thì giờ trong người mình là một mớ cảm xúc nó trộn lẫn luôn bạn, nhiều lúc á là mình thấy rất là buồn và trống rỗng, giống như là bị mất đi một cái thói quen hằng ngày nè, hông còn tin nhắn hỏi han, hông còn người để kể những cái chuyện nhỏ nhặt. Có những lúc á thì mình lại thấy tức giận, kiểu như á, là tại sao lại quyết định nhanh như vậy mà không cho mình một cái cơ hội thay đổi, rồi có lúc khi mình tự trách bản thân, soi lại từng cái chi tiết như là hông biết có phải là mình hay than thở quá, hay là mình không có đủ quan tâm người ấy. Thành ra là mình cứ lòng vòng trong cái cảm giác tội lỗi vậy á, bên cạnh đó thì cũng có một phần lo lắng, không biết là bao lâu nữa thì mình mới bình thường trở lại và có sợ yêu lại hông? Nói chung là mình đang rất là rối, khó gọi đúng tên từng cảm xúc lắm bạn, chỉ cảm thấy nặng nề và mệt trong lòng thôi à.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. Thật ra nha, nghe cái tình huống của bạn, mình cũng có thể thấy được là nó đang khá là áp lực cho bạn đó. Thì, ờ, ờ, không biết là từ lúc đó cho tới giờ á, là bạn, ừm, đã có chia sẻ cái câu chuyện này với một cái người thân, hay là một cái người bạn, ơ, nào đó để giải tỏa cái cái tâm sự của mình chưa?
May là mình vẫn có một vài người để chia sẻ, nhưng thật ra lúc đầu mình cũng ngại, mình có kể cho một người bạn thân thì bạn ấy chịu khó nghe mình than thở nè, nhắn tin hỏi thăm mình mỗi ngày, rủ mình đi dạo, đi ăn cho đỡ buồn. Thì những lúc như vậy á, mình thấy khá hơn được một chút, cảm giác là mình hông có hoàn toàn cô đơn á bạn. Với gia đình á, thì mình cũng ít lâm ít nói hơn, chỉ nói là "Tụi con chia tay rồi", chứ hông có kể chi tiết, thì mình cũng sợ bố mẹ lo á, mà cũng ngại nghe những cái câu, kiểu: "Thôi, có duyên thì tới, hông có duyên thì thôi." Có những tối mà không có muốn làm phiền ai á, mình chỉ nằm ôm điện thoại nè, lướt mạng xã hội, nhưng mà càng lướt thì càng buồn hơn thôi. Cái lúc mà mình, ừm, mới thấy á là dù có người để nói chuyện á, nhưng mà phần lớn thời gian thì mình vẫn phải tự đối mặt với cái cảm xúc của chính mình á bạn và mình chưa có biết cách làm điều đó cho nó lành mạnh.
Ừm. <laughs> Mình hiểu. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờm, vậy, ờ, không biết là từ cái lúc bạn chia tay cho tới giờ á, ờ, bạn đã có thử một cái phương pháp hay là cái cách thức nào mà để <sniffs> giúp cho bản thân của bạn, kiểu, vơi bớt cái nỗi buồn này chưa?
Thật ra á thì, ừm, gần như là mình sẽ được, ừ, bạn thân của mình á, ờ, chia sẻ rồi rủ đi ăn đi uống vậy thôi chứ mình cũng không có muốn thử cách nào, mình chỉ mệt mỏi đi làm rồi tối về đối diện với cái cảm xúc, ừm, tiêu cực như vậy. Và nhiều lúc nha, mình cũng muốn là, ừm, rủ cái nhóm bạn là đi chơi khuya rồi nhậu nhẹt một bữa thiệt là say để mà quên hết, nhưng mà, ừm, tính chất công việc thì cũng hông có cho phép á, và mình cũng <laughs> mình cũng ngại, ư, kể quá nhiều với nhiều người á, cho nên là mình chỉ kể với một bạn thôi. Thì mình cũng ngại cái chuyện đó cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến công việc và học tập, sinh hoạt hàng ngày của mình nữa.
Ừm. <laughs> À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu rồi nha, ờ, mình có thể thấy là bạn là một cái người có cái nhận thức xã hội khá là cao khi mà bạn muốn, ờ, giữ tất cả những cái nỗi niềm của mình cho bản thân mình thôi và hông có muốn làm phiền người khác. Thì, ờ, ờ, mình cũng, ơ, sau khi mà mình nghe cái chia sẻ của bạn xong á, thì mình cũng có một vài cái đề xuất như vầy nè, thì bạn nghe thử coi nó có phù hợp với bạn không nha. À, ừm, ừm, thì, ờ, đầu tiên thì mình mình biết là khi mà trải qua, ờ, khi mà mình đang có một cái mối quan hệ nè mà tự nhiên nó kết thúc một cách vô cùng chóng vánh, ờ, mà, kiểu, ưm, giống như gần như hông có đầu hông có đuôi gì hết trơn thì chắc chắn luôn là cái cảm giác mà bị sốc á nó sẽ, kiểu, rất là rất là dễ hiểu cho nên là mình cũng rất là thông cảm với cái chuyện đó của bạn luôn. À, mình nghĩ là ai mà rơi vô cái hoàn cảnh đó của bạn cũng sẽ cảm thấy y chang vậy luôn, thậm chí còn tệ hơn nữa. À, thì, à ừm, đó, thì một cái, ơ, hướng mà mình nghĩ là bạn có thể, ờ, áp dụng liền bây giờ một cái cách nó, gọi là, hơi, a, gọi là, băng cá nhân một chút xíu ha, <sniffs> đó chính là, ờm, bạn, ờ, có thử là tham gia những cái hoạt động thể chất hay là, ờ, đi chơi thể thao bao giờ chưa?
Rồi. Vậy hả? <laughs> <sniffs> À, cái này thì chưa nha. Nghe bạn nói như vậy thì chắc là <tsk> hông lẽ chắc mình phải đăng ký đi tập, ừm, thể thao hay là, ừm, chơi một cái nhạc cụ gì đó chẳng hạn, để mà có thể cải thiện được cảm xúc hông ta?
<laughs> Ừm. À, thật ra á bạn thì cái lý do mà mình đề xuất á nó là vầy nè, nó là một cái biện pháp nó tương đối là băng cá nhân thôi. Tại vì trên thực tế á là, ờ, cái có những nỗi buồn á bạn, chỉ có thời gian mới làm cho nó cho nó v kiểu là, vơi đi được thôi, chứ bạn không có khả năng bạn làm một cái gì mà để cho nó tự nhiên mà nó hết được liền hết. Lý do là tại vì, ờ, bạn thực sự là đã rất là trân trọng và cái cái cái cuộc tình cảm đó, và bạn cũng rất là thương cái người kia cho nên là bạn mới có những cái đau khổ này. Thì đây nó là những cái dấu hiệu vô cùng bình thường của một người vừa mới trải qua một cuộc tình tan vỡ thôi bạn. Cái này là là bất khả kháng, hông có ai làm được cái gì nó hết á, à, tuy nhiên ha, thì cũng hông có nhất thiết là cứ phải nằm yên một chỗ và gặm nhấm nỗi buồn suốt năm tháng đâu. Cho nên là những cái băng cá nhân này nè, nó sẽ giúp cho bạn trong ngày sẽ có những cái thời gian mà bạn, kiểu, ờ, tập trung vô như một số những cái, a, niềm vui khác, rồi tập trung vô cái sự phát triển cho bản thân thì nó sẽ giúp cho bạn nó hông giúp bạn hết buồn nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn, ờ, cảm thấy phấn chấn vì ờ, một <laughs> một phần là bận nè, rồi một phần là bạn cũng đạt được, rồi có nghĩa là có một cái s thú vui, sở thích nó cũng là một cái điều hay. Nó làm mới bản thân và nó cũng là một cái, a, một cái yếu tố mà sẽ giúp cho bạn thu hút những cái, à, gọi là, những cái đối tượng tiềm năng mới để biết đâu người ta muốn tìm hiểu bạn vì thấy bạn quá cool thì sao chẳng hạn, đúng hông?
À. Kiểu như là bận á hả, bận bịu để hông có nghĩ á hả? <laughs> Ờ. Đúng rồi. <laughs> Ừ.
À. Đó, thì đó là một cái, à, <laughs> là một cái đề xuất, ờ, gọi là băng cá nhân của mình thôi, bạn thấy sao về cái hướng này?
Ừm, mình hiểu ý bạn, nghe là hợp lý đó. Thì mình cũng chưa từng nghĩ theo cái hướng đó bao giờ á, tại vì, ừm, khi mà kết thúc như vậy á thì nó đi học, đi làm, mình hổng có tập trung được. Mình cứ nghĩ về cái chuyện đó rồi mình cũng bỏ bữa, hổng có chăm sóc cho bản thân, ăn uống thì thất thường, kiểu như là, hông có muốn ăn nữa, bởi vì cái chuyện buồn đó nó ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày á, nên là khi mà có một cái môn thể thao, hay là một cái nhạc cụ mới, chắc là mình sẽ, ừm, bớt nghĩ tới hơn và, ờ, khám phá ra được, ừm, nhiều cái điểm mạnh cho mình hơn thì sao.
Ừm. Ừm, chính xác đó bạn. À, ừm, thực đồng thời nha thì mình cũng, ơ, à, có một cái đề xuất là như vầy, là đôi khi á bạn, ờ, tất cả mọi chuyện sắp tới bạn làm á thì bạn cứ, ơ, gọi là, cho nó không gian và thời gian đi, tại vì ngay bây giờ, đúng hông? Là bạn đang vượt qua một chuyện rất là khó khăn, cho nên là cái chuyện mà bạn hơi trầm lắng một chút xíu, nó là chuyện hết sức bình thường luôn và đó là nó nó nó nó là một cái chuyện mà con người nào cũng phải vượt qua hết á. <sniffs> Cho nên là đôi khi, đúng hông? Trầm lắng như vậy nó cũng cho bạn cái thời gian để bạn thực sự suy nghĩ về, à, những chuyện đã x đã trải qua, rồi những cái bài học mà bạn có được, cũng như là bạn sẽ làm gì khác đi cho những lần tiếp theo nè, thì đó cũng là một cái cách hay để con người người ta tự học hỏi và, ờ, gọi là, ừm, gọi là, tiến hóa trong cái cuộc sống của mình, đó, bạn thấy sao về cái hướng này?
Đúng rồi. Đúng rồi, đoạn này nghe rất là đúng với mình luôn á. Đôi khi những cái chuyện này xảy ra thì làm mình có thể chậm lại á, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống và bản thân chứ hông phải là những cái chuyện này xảy ra để cho mình cứ tiêu cực hoài ha? Thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe mình kể một mạch nãy từ tới giờ và có những cái chia sẻ rất là chân thành á. Trước khi nói chuyện á thì mình thấy cảm xúc của mình như là một mớ dây rối vậy á, buồn, tự trách, rồi bực mình, hông có biết gỡ nắc nút thắt từ đâu á, nhưng mà sau khi nghe bạn chia sẻ và có những cái góc nhìn mới thì mình lại cảm thấy cảm xúc của mình nó rõ ràng hơn rồi. Mình biết là mình đang trải qua những gì và mình nên làm những gì, mình sẽ thử áp dụng những cái gợi ý bạn nói nè, như là tìm kiếm một môn thể thao mới, ờ, chậm lại và cho bản thân thời gian để thích nghi và hiểu được nó. Thì cũng thì hiện tại chắc là chưa hết buồn ngay được đâu nhưng mà sau cuộc nói chuyện này thì mình thấy lòng mình bớt nặng hơn rồi đó và có cảm giác là mình có một cái hướng để bước tiếp từng chút một.
Ừm. Ừm. Ừm hừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, rồi, thực ra mình cũng rất là mừng khi mà, à, nghe bạn nói là những cái hướng của mình nó cũng đã đâu đó nó giúp cho bạn vơi đi cái phần nào nỗi buồn nè. À, một cái lưu ý cuối cùng thôi là, à, mình cũng, à, mong là bạn luôn lúc nào cũng đặt bản thân mình lên đầu tiên, có nghĩa là luôn thương bản thân mình trước rồi mới nghĩ tới mọi thứ khác để bạn có thể từ từ vượt qua được cái nỗi buồn này một cách, gọi là, ờ, tích cực và, kiểu, cởi mở hết sức có thể nè. Ờ, chúc bạn may mắn nha! À, cảm ơn bạn, bye bye bạn.
Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừm, ừm.